Đúng rồi, tại vì đôi lúc á là, sao ta, thật ra có những người người ta làm sếp, mới bắt đầu làm sếp, hoặc là, kiểu giống như, à, người ta cũng từ một cái chức gì đó người ta đi lên, đôi khi là cái cảm xúc người ta, người ta cũng chưa có, gọi là, sao ta, điều chỉnh được. Thì rõ ràng mình cũng không không nên quá khắt khe trong những trường hợp như vậy, phải hông? Ừm.
Ừm, cũng đúng. Ừm. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm, đúng rồi. Đó, thật ra nha, cái tình huống của bạn nếu như mà bạn cứ xin lỗi, xin lỗi mà xuôi theo ổng á, thì đó sẽ là một cái mà sau này ổng vin vào để mà ổng bắt nạt bạn. Đó, còn nếu mà bạn kiểu, ơ, hông xin lỗi mà bạn lơ luôn, thì nó lại là một cái gì đó mà, kiểu như, có một mối quan hệ hổng tốt với ổng, đúng hông? Cho nên mình nghĩ nha, bạn đã xin lỗi, bạn nói một cách, ờ, chân thành như vậy rồi, nhưng mà sau đó ổng im hông nói gì nữa, bạn cũng hông đề cập tới, thì đó là một cái cách mà nó lược là sao ta, vẹn toàn đôi đường luôn ấy, rất là hay luôn. Ờ, mình hông nghĩ là bạn có thể vừa mềm vừa cứng như vậy luôn á.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, sao? Ờ. Cơ Đúng rồi, rất là kỳ. Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm hứm. À, đôi khi là vậy. Mà mình hả? Mình Ờ, đúng rồi, tại vì thật ra là rõ ràng cái lúc đó là mình khi mà mình đọc cái tin nhắn đó là mình cũng nóng ran người lên, mình nói: "Ôi trời ơi, tại sao ông này ổng làm sếp mà ổng nói chuyện gì kỳ vậy?" Nhưng mà đôi khi là mình c cũng hông biết là, à, đó là cái vấn đề gì, nhưng mà mình nhớ là cái lúc đó là ổng nhờ mình làm cái gì đó nhưng mà mình hổng nhớ. Thì lúc đó là, à, mình cũng nói là, à, mình trả lời rõ là: "À, tao hông biết sao mày giận, nhưng mà, à, h mày làm kia, cái gì đó, cho nên là tao nghĩ là tao sẽ làm vào cái lúc nào đó mà tao nghĩ là nó không có gắt, cho nên là tao làm cái giờ đó. Nhưng mà, à, còn cái vấn đề gì khác, thì thì nếu mà tao hiểu sai vậy thì cho tao xin lỗi, chứ thật ra là tao cũng hông biết là cái gì." Ừm.
Ừm. Ừ. Đúng. Thợ, đúng hông? Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, mình hiểu. Ừ. Ừm, mình nắm được cái này nha. Ừm, khá là linh hoạt luôn ấy. Ừm, thực ra mình thấy cái cách làm của bạn rất là chính xác luôn. Ừm, thế thì cho mình hỏi là đối với mình á nha, thì, ờ, để tạo sự tin tưởng giữa các đồng nghiệp thì t quan điểm của mình nó hơi bị, ờ, lạ chút xíu á là để có được tin tưởng thì hãy làm tốt công việc của mình, đó, ừm, còn đối với bạn thì sao? Kiểu, làm sao để dây xây dựng một cái sự tin tưởng giữa đồng nghiệp với nhau?
Ừm, đó. Ừm, đó. Ừm. Ừm. Ừm. À. À. À, cũng tốt mà. Ừm.